Du, grüß dich, brauche mal grad dringend einen Rat. Du musst dir quasi vorstellen: Ich bin aktuell so bisschen im in 'ner schwierigen Situation. Ich habe quasi im Sommer mein Abitur beendet und danach quasi Vollzeitselbstständigkeit, äh, gestartet und ich bin aktuell echt 'n bisschen, ja, mit dem Rücken an 'ner Wand. Ich bin überfordert, äh, mit meinem Alltag. Ich arbeite aktuell sehr viel und sehr hart und, ähm, ich schaffe es nicht, die Motivation zu halten. Manchmal arbeite ich sehr viel, manchmal, ja, kaum. Ich habe keine Gewoh Wohnheit, sage ich mal, in meinem Alltag. Also, ich stehe auf, wann ich will. Ich gehe schlafen, wann ich will und dann alles so 'n bisschen, ähm, ja, wie sagt man, Harakiri. Es ist so 'n bisschen einfach schwierig, da 'ne Konstante reinzukriegen, und ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann, wie ich diese Konstante irgendwie einführen kann. Vielleicht kannst du mir irgendwie helfen, dass ich, sage ich mal, so bisschen, ähm, ja, da besser reinkomme in diese, ja, Situation. Dass ich, ja, konstanter alles mache, heißt, mehr Gewohnheiten, mehr Motivation habe zu arbeiten. Vielleicht auch so einmal, alles konstant zu halten. Ja, einfach so bisschen, ja, überfordert mit dieser ja, es überwältigt mich einfach alles so 'n bisschen aktuell. Das ist so 'n bisschen meine Schwierigkeit.
Okay, okay. Ich verstehe deine Situation so, äh, kann ich auf jeden Fall, äh, nachvollziehen, dass es nicht einfach ist. Ähm. Was würdest du sagen, si wie lange ist das denn schon so? Also, wie lange fühlst du dich schon so? Ähm. Hat sich da irgendwas in deinem Leben, äh, kürzlich verändert? Oder ist das schon längerfristig so?
Ja, schon, du musst dir vorstellen, also, quasi die Selbstständigkeit war einfach, dass ich Vollzeit gegangen bin, war so ein Punkt, der sehr viel verändert hat, aber auch so dieser ich habe mir quasi im Oktober das Kreuzband gerissen und quasi, äh, da ist aus 'm Leben 'n bisschen umgeschwenkt. Ich hatte quasi keine Chance, 'ne gute Routinegewohnheit einzubauen. Ich verlag fast für 6, 7 Wochen nur in meinem Bett den ganzen Tag, habe da gearbeitet, hatte schlechte Internetverbindung. Also, es war wirklich vieles sehr schlecht. Ich hatte schlechte Bedingungen und konnte auch sage ich mal, ich konnte nicht mehr morgens kein Duschen gehen. Ich konnte nicht mich morgens waschen gehen oder so was. Ich war einfach sehr angebunden, angewiesen auf, äh, Hilfe, wirklich wie so 'n ja, das war ich zu dem Zeitpunkt 'n Schwerbehinderter und es hat's 'n bisschen schwierig gemacht, diese Routinen aufzubauen und macht's immer noch schwierig, weil ich bin raus aus der Routine und ich komme natürlich sehr schwierig wieder rein. Auch ja, die wenigen, die ich hatte, die sind aktuell auch nicht mehr da. Heißt, ja, ich bin so 'n bisschen wirklich mit dem Rücken an der Wand. Ich weiß nicht, wie ich das quasi wieder aufbauen soll.
Ach, okay, ja gut. Das ist natürlich 'n auch 'n einschneidendes, ähm, Erlebnis, ne? Das ist natürlich auch jetzt nichts Alltägliches, dass man sich so das Kreuzband reißt. Und, ähm, das kann einen natürlich dann schon mal so 'n bisschen aus der Bahn werfen, ne? Also, ähm, man ist halt, ne man ist halt irgendwie, äh, wie du sagst, auch angewiesen und quasi auch erst mal so 'n Stück weit 'n anderer Mensch, ne? Also, so sei, die Auta <chuckles> so man ist nicht mehr autark, ne? Diese, ähm, Autonomität, die man hatte davor, die fällt weg und man ist halt sehr angewiesen. Ähm, hat dich das in der Zeit so 'n bisschen gefrustet, würdest du sagen, dass du halt quasi vieles nicht mehr alleine machen konntest?
Boah, brutal. Also, ich war ja, noch nie so wirklich, ähm, schwerbehindert oder hatte irgendwelche Einschränkungen. Ich war immer eigentlich, total gesund, konnte machen, was ich wollte. Und das war's 1. mal im Leben, dass es wirklich so war: „Okay, ich kann nicht mehr machen was ich will. Ich bin abhängig davon, ein ein allein, kannst nicht Auto fahren, du kannst kein Fahrrad fahren, hat nicht laufen, kein Treppen laufen so.“ Das hat mich wirklich sehr frustriert und, ähm, auch, glaube ich, einer dieser Gründe, warum das alles 'n bisschen zusammengebrochen ist, war halt eben diese, ja, komplette Behinderung, sage ich mal, in dem Fall.
Ja klar, das ist so ganz normal, ne? Also, das ist, ähm, äh, da geht's sicherlich vielen Menschen so wenn von heute auf morgen auf einmal so, ähm, so dieses eigenständige Leben, dass man so die letzten, weiß ich nicht, 12, 13 Jahre, so 14, 15 Jahre, je nachdem wie alt man ist, 20 Jahre seines Lebens hatte irgendwie, dass es auf einmal so mir nichts dir nichts wegbricht und man halt auch einfach sich der Situation nicht entziehen kann, ne? Das ist halt dann erst mal so, man weiß vielleicht noch nicht mal genau wie lang. Und ja, das kann vielleicht auch 'n bisschen vielleicht auch 'n bisschen beschämend sein, ne? Also, da k da kommen vielleicht viele Emotionen zusammen, ähm, aber, ähm, um deine Situation davor 'n bisschen nachvollziehen zu können, hast du denn vorher, ähm, äh, f du hast grad weniger Routinen, aber, ähm, die hast du dann aber auch konsequent durchgezogen immer und, ähm oder Gewohnheiten, hast du die konsequent durchgezogen oder wa hast du da auch mal so 'n bisschen geschludert, würdest du sagen?
Ja, schon, also, Studiengang war aber auch schon mal 'n Teil davon, wenn ich harte Tage hatte, wenn man zum Beispiel irgendwelche Deadlines hatte, habe ich zum Beispiel manche Sachen einfach geskipped. Und das ist 'n bisschen einfach ja, so 'n bisschen auch einfach, wo's dir zeigt: „Okay, das ist jetzt kein Ding von heute auf morgen, sondern wirklich 'n langfristiges Ding, was ich, sage ich mal, angehen muss”, weil, wie gesagt, ich arbeite Vollzeit in der Selbstständigkeit. Ich kann mir nicht leisten, einfach irgendwelche Sachen wegzulassen, ähm, und ich merke so an der an der Aktivität, Produktivität, dass es einfach fehlt, total fehlt und ich, sage ich mal, dadurch auch, äh, ja, weniger schaffe, schlechtere Arbeit habe, äh, schlechtere die Leistung liefere, sage ich mal. Ist einfach diese Gesamtsituation, die so 'n bisschen, ja, das sehr, sehr schwierig macht, aktuell.
Ja, okay, okay, aber hast du doch sch grade schon selber richtig und, äh, gut gesagt, die Gesamtsituation, ne? Das heißt, ähm, ne, dieser Kreuzbandriss, so diese Verletzungen, die halt auch wirklich, ne, einen so, äh, nicht nicht nicht kalt lässt. Also, wenn du jetzt sagen würdest: „Ah, gut und hat mich nicht interessiert und ja und ne“, dann wäre es auch das wäre das wäre wahrscheinlich blauäugig und leichtsinnig, ne? Das ist doch schon auch realistisch und auch mit, ähm, die Härte und die Intensität auch, ne, dass du die da anerkennst und auch sagst: „Hey, okay, das hat was mit mir gemacht und ich muss da 'n bisschen was ändern oder ich muss zumindest versuchen, dass ich da on Track bleibe, ne, dass ich da irgendwie in der Spur bleibe und mich selber da auch immer wieder dran erinneren und versuche, daran zu a und v aktiv versuchen, daran zu arbeiten.” Das ist äh, selbst wenn man wenn man aktiv a dann an etwas arbeitet und man erreicht keine großen Schritte und die kommen einem klein vor, es ist immer noch besser, als wenn man gar nichts tut, ja? Also, dieses aktive Arbeiten alleine, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist auf jeden Fall sehr gut. Mache das weiter, behalte das bei, ähm. Wie, ähm hast du denn schon versucht, äh, irgendwie da die Gewohnheiten wieder zurückzuerlangen? irgendwie d dich wieder täglich 'n bisschen mehr, äh, aktiv zu zeigen oder bist du immer noch von dieser ganzen Situation so niedergeschlagen, dass du irgendwie gar nicht, äh, hochkommst?
Ja, ehrlicherweise fällt es mir schon echt schwer. Also, auch diese Gesamtsituation einfach, das macht's mir wirklich ganz, ganz schwierig. Ich bin aktuell auch in Reha auch. Also, ich habe auch diesen zeitlichen äh, einen Aspekt, der sich mich sehr einbindet, aber auch gleichzeitig irgendwo, dass ich die Gewohnheit einfach nicht wieder reinkriege. Also, ich habe mal probiert, 1, 2 Tage was zu machen, aber es ist wieder völlig eingebrochen danach. Also, ich habe diese Konstanz einfach nicht drin und das ist 'n bisschen, was mich kaputtmacht, innerlich. Weil, wie gesagt, diese Konstanz kannst du einfach bewegen, verändern im positiven Sinne und aktuell fehlt mir das komplett und das bricht mich so 'n bisschen innerlich.
Okay, okay, ja, das ist natürlich hart, ne? Wenn du sagst, das bricht dich das, äh, das das das belastet dich innerlich und das wirkt sich dann halt einfach so wahrscheinlich auf dein Gemüt aus, auf den Tag, wie du den Tag siehst, wie den Tag angehst. Und normalerweise ist hat betrachtet man am Ende des Tages ja so 'n bisschen rekursiv, im besten Fall, und sagt: „Okay, das habe ich heut gut gemacht, das kann ich morgen besser machen oder ich nehme mir für morgen das vor.“ Aber wenn man da so in so 'nem wie so 'n so 'nem Loch sich fühlt, dann ist das natürlich nicht einfach, ne? Das ist, wie wenn man jemandem depressiv sagt: „Hey, sei glücklich.“ Irgendwie ist das <laughs> ähm, nicht der richtige Ansatz. Ähm. Hast du denn <snorts> ja. <chuckles> Ähm, ich, äh, wünsche auf jeden Fall erst mal, ähm, ne, da schnelle Genesung. Das, ähm, kriegst du definitiv hin. Und, ähm, hast du denn schon mal versucht, dir, ähm, kleine Schritte zu setzen? Dass du sagst: „Okay, das habe ich früher gemacht, das war früher so meine, äh, Gewohnheit drinne, meine Routine irgendwie drinne, in meine das habe ich täglich gemacht. Ich versuche das jetzt morgen mal wieder zu machen.“ Also, dass du dir nicht alles auf einmal wieder vornimmst, ne? Das kann da wirklich auch erdrückend wirken. Und dann wenn du dann bei der erst die 1. Sache schon nicht geschafft hast, dann ist man manchmal auch so einfach dann so, äh, so nieder so so niedergeschlagen, dass man halt wieder keinen Bock mehr hat und alles ein und alles verwirft, ja? Man sagt ja: „Müh müh mühs mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.“ Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Dass du da versuchst, einfach die Gewohnheiten mit der kleinsten anzufangen, mit der einfachsten anzufangen. Ja, so ganz ganz simpel, ganz klein und und dann das Stück für Stück aufbaust, auch gerne Erfolge aufschreibst, ne? Also, Ziele aufschreibst, Erfolge aufschreibst. Es kann sehr viel helfen, dass man das so auch im Kopf so aktiv drinne hat und so 'n bisschen auch schon mal verarbeitet hat. Ähm. Und, äh, unser Gehirn kennt den Unterschied nicht, sagt man. Also, wenn du dir selber quasi nicht einredest jetzt, äh, auf blauäugig und, äh, leichtsinnig, sondern auf realistisch das Ziel: „Das will ich schaffen und ich werde das schaffen“, dann kann das einen auch so antreiben, ne? Also, dass du das vielleicht mal versuchst.
Zweifelsfrei, ja. Klingt sehr spannend. Ähm. Wie soll ich aber kleine Schritte machen? Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt kalt duschen gehe, zum Beispiel jeden Morgen, oder ich plane, jeden Tag morgen halt zu duschen, einfach weil ich das, sage ich mal, als Routine integrieren will. Wie kann ich denn da, ja, kleine Schritte gehen? Weil am Ende des Tages entweder mache ich es oder mach ich nicht mache ich es nicht. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch irgendwo der Punkt, dass, ähm, ja, kleine Schritte sind zwar klingt zwar erst mal cool, aber wenn ich es 1 Tag mache und danach wieder nicht, der ist ja auch irgendwie für die Katz.
<chuckles> Ja, okay. Ich merke schon, so so 'n bisschen pessimistische Herangehensweise, aber ist auch nicht schlimm, gar kein Problem, ne? Ich verstehe, wenn man da so 'ne längere Zeit jetzt hinter sich hat, wo man halt einfach so, ne, so einfach 'n bisschen im Kakao war, dann ist das auch, ne, ganz normal, dass man dann vielleicht nicht so euphorisch an das Ganze rangeht. Daher, ne, mache die mache ich dir da gar keinen Vorwurf. Ähm. Du kannst das folgendermaßen machen: So, das Beispiel mit dem Duschen zum Beispiel, mit dem Kaltduschen, was du angeführt hast, dass du nicht jetzt direkt sagst: „Okay, ich mache jetzt 2 Minuten“, sondern dass du anfängst mit 5 Sekunden. Und dann machst du am nächsten Tag 10 Sekunden. Und dann machst du 15 Sekunden. Dann machst du 20 Sekunden, dass du dich da so klein steigerst, bisschen bisschen steigerst. Und irgendwann bist du nach 1 Woche bist du schon bei 'ner 1/2 Minute und du hast nicht mehr gemerkt. Ja, also, und dann ist das wird das so schnell zur Normalität und diese kleinen Steigerung, diese kleinen Gipfel, die du also, die kleinen Etappen, die du da erklimmst, die wirken dann gar nicht so groß, als wie wenn du jetzt sagst, zum Beispiel direkt am 1. Tag: „Weißt du, was ich mache? Heute 2 Minuten.“ Das wird wahrscheinlich dich so äh, schon wieder so vor 'ner vor 'ne Wand stellen, dass du es gar nicht machen wirst. Also, dass du halt dir so dieses Mindset so versuchst, ähm, damit zu arbeiten.
Ja, klingt sehr spannend. Ich werde es auch auf jeden Fall anpassen und, ja, du hast recht. Ich muss da wirklich optimistischer rangehen an die Sache. Weil ansonsten werde ich, glaube ich, auch nicht weit kommen im Leben. Ähm. Danke vielmals für dein offenes Ohr und, ja, diese ganzen Hinweise. Ich habe wirklich wieder ich habe mir wieder viel mitnehmen dürfen und ich glaube, ich habe jetzt auch so 'n kleinen Ansatz mir 'n Plan schon geschmiedet, sage ich mal, wie ich das Ganze angehen kann und werde. Also, wirklich vielen Dank für dein offenes Ohr und für die Hilfe. Ich werde es auf jeden Fall hinkriegen, denke ich. Ja, ich habe ja auch viel mitge geschrieben, also wieder. Ich glaube, da habe ich 'n guten Weg jetzt gefunden. Danke auf jeden Fall, dass du mir so 'n bisschen die Tipps gegeben hast und mir so 'n bisschen mich in die richtige Richtung gelenkt hast. Danke dir.
Ja, klar doch, mein Bester. Sehr, sehr gerne. Ich, ähm, wünsche dir da sehr viel Erfolg bei. Und jederzeit ähm, immer bin ich äh, ich bin immer da für dich. Wenn du irgendwas brauchst, melde dich gerne, ne? Da keine falsche Scheu. Ähm, das kriegst du ähm, ja, das kriegst du hin, mein Bester. Bis dann. Halt's mach's gut.